Mm, may isa talaga akong paborito ko like fan talaga ako na pinuntahan ko na rin yung concert na with kasama nga rin yung partner ko. So ayun, pinaka memorable ko 'yun kasi 'yun yung first ano ko din, first experience ko na nakalabas ng bansa.
Mm. Oo. Hmm. Sinong artist 'to? Kung ma-ano maaring malaman.
Mhm. <clears throat> Walang iba kundi si Taylor Swift. <chuckles>
Ay, grabehan naman sya 'lam mo naku, na-stress ako diyan kasi yung kapatid ko bago kami makaano ng ticket tapos minalas in everything and then hinga. <chuckles>
Aha Hit. <chuckles> Ka actually sinuwerte lang kami, sa nung Singap yung nag ticket selling po sa Singapore, minalas din kami hindi rin kami nakaabot ng qeue, tapos itong kaibigan ng partner ko
Gano'n. Mm. Mm.
ano, ah, nag-try pala sila sa Japan, kasi po sa Japan kasi, ah, yung Tokyo tour nya, Eras Tour, ano po, ah, lottery so nag-register, nag-register sila 4.
Mm. Oo. Tinry din namin yan, eh, re pero 'di talaga 'di no 'di 'di naayon ang tadhana, gano'n.
Hindi talaga din, hala sayang naman. Mm, ayun, eh, ilang parang mga ilang linggong hindi nila sinabi sa'kin 'yun, na ta's in-announce na lang tapos sinabi nalang ng partner ko na, "Ay, nakakuha tayo ng ano, ng tickets."
Mm. Ayan, sana all may kaibigan ta's may partner, oh, 'di ba?

Ah? Alam ko 4 lang yung purchase, 4 lang, eh. Sa inyo, sa kanya po
Kaya hindi tumuloy. Hindi, ibig sabihin ko yung limit. Kumbaga kasi fifty K plus kasi yung available, eh, naka-limit pala yung aking ano, bank account ng i-suspend yung yung online purchases ng ganitong amount. Eh, di ngayon afternoon nalaman ko, ah, kaya pala. Eh, di sinagad ko na ng medyo mataas, eh, kaso 'di na kami nakaano, di na kami nakaabot, oo, sayang. Oo, hindi eh, yung kapatid ko parang bata pa lang talaga yun, sobrang Swifty na niya, so sobrang pangarap na niya. Eh, di ayan abang-abang, nakuha kelan pa ba uli yung magi magtu-tour na naman.
Ah. Oho. Ah. Oho, oho. Hindi na kayo nakaabot. Sayang. Oo. Ay, sayang naman.

Oo, pero wala eh, may time na parang bumu bumuhos pero, lalo na nakapag-painit, eh, 'di ba?
Mib oo nga eh, mas lalo umi <chuckles> Nakakainis 'di ba?
Mm. 'Yung singaw ng lupa, gano'n, mm.
Totoo.
Ayan, ah, mahilig ka ba sa ano, manood ng concert?
Opo, bal ano ngayon mga ano na 'to, nakaka-attend na ako ng mga concert-concert, eh. <laughs>
Hmm. Mm.
Maraming marami na rin ta um, katulad niyan 'no next week, ay next week, sa Sunday pupunta kami ng Aurora Music Festival ng partner ko. <chuckles>
Oh. Oh! Manood kayo ng BINI?
Oo. Hindi lang naman BINI, inaabangan din namin kasi si Maki eh. <laughs>
Hmm. Ah, si Maki, okey. So more on OPM?
Mm, which is